Alguém eh, meu marido acabou achando o celular, estava, ele tinha ido no banheiro e ele tinha colocado na na janelinha do vitrô do banheiro perto da piscina, ele disse: “Ah é verdade eu fui fazer xixi, coloquei aqui eu estava de pé, coloquei aqui em cima, olha" e pronto.
Hum. Hã. Hã. Olha, que que <laughs> Olha que cabeça, né. Gente, olha. Aham.
Cabeça, achamos o celular aí eu falei: "Ótimo, muito bom, muito bem, quero dormir". Aí ele falou bem aí, o noivo, "Ai olha" o noivo e a noiva, "Quer saber, nem a gente vai dormir, vamos ficar todo mundo aqui, eh, os jovens, né."
Que bom. Aham. <laughs> Aproveitando a festa enquanto enquanto durar.
É não, os mais velhos já tinham ido dormir porque isso já era bem tarde, já era para lá de meia noite.
Aham.
Aí eles falaram: “Vamos ficar aqui!”, né, tinha um monte de salgado, de doce, “Vamos ficar aqui nesse salão, só nós”. Aí ficou eu, meu marido, a noiva, o noivo, a melhor amiga do da noiva, a irmã da noiva e ficou uma galerinha ali, tipo os mais jovens ficaram todos lá, e eu não conhecia ni Uhum, e eu não conhecia nin ninguém dessa galera, não conhecia nin nenhuma dessas pessoas, enfim.
Aham. Aham. O pós, aquele pós festa, né. Aquele pós festa, né. Uhum. Nossa senhora, que coisa você ficar no no lugar sem ninguém assim, mas eles eram divertidos? Mas eram divertidos pelo menos?
Exatamente. E o meu marido ele dorme em qualquer lugar, ele estava sentado numa cadeira de balanço, daqui a pouco ele está dormindo.
<laughs>

Outras coisas, outras coisas e aí a a a irmã do noivo resolveu, que ia relaxar junto com a a amiga da noiva jovenzinha. Relaxou lá, daqui a pouco passa um tempo, tá os jovens ali sentados conversando, só que essa parte onde tinha as comidas era tipo como se fosse uma varanda muito grande, que tinha as mesas e e tinha vista para a piscina. Daqui a pouco eles estavam lá conversando, porque eles eram todos amigos, só eu que não era amiga deles, eu não conhecia ninguém eu tava
Ah, aham. Ixi. Aham. Hã. Aham. Sim, tô entendendo. Aham. Aham. Nossa deve ter sido deve ter sido chato pra você, não, ficar ali tipo aham.
Aham, um pouquinho, aí eu fiquei, eu eu estava lá na varanda, assim, no no parapeito da varanda comendo uns brigadeiros e olhando para a piscina. Quando eu vejo a mulher tá rodando, assim, em volta da piscina a a senhora que era mais velha, que tinha relaxado, ela estava rodando na piscina daqui a pouco a mulher cai pra trás. <chuckles>
Hã? Ah, comendo o brigadeiro é? Boa, né? Aham. Sim. Aham. Ai meu Deus. <gasps>
E, ela começou a passar muito mal, e aí eu gritei: "Gente" e a a mulher que passou mal, ela era a irmã do noivo.
Nossa! <gasps> Olha s nossa senhora. E aí, o que que aconteceu?
A que já tinha uns 50 anos, aí pronto.
Aham.
A irmã do noivo começou a passar mal, aí eu acordei meu marido, e aí eu já fiquei "bravíssima" com ele, eu falei: "Não era nem para eu estar aqui, já são duas da madrugada olha o que tá acontecen"
<chuckles> Olha! "Olha onde você me trouxe, <chuckles> um bando de doido, quero ir embora."
Ninguém dessas pessoas, aí ela passou muito mal, muito mal e aí o po aí eu falei: "Gente a o que que a gente faz? Vamos chamar o bombeiro, ambulância, alguma coisa pra ajudar ela", aí daqui a pouco desce a irmã da noiva "bravíssima."
Aham. Nossa. Aham.

Meu Deus, que irresponsabilidade dessa gente quer dizer dela, né, porque também é- é maior de idade, né.
É, ela sabia, não sabia nem quem eram eles, aí, enfim, foi uma grande confusão e aí ela ficou bravíssima e eu falei bem assim: "Eu não tenho nada a ver com isso, então vocês chamem a polícia, a gente faz um exame aqui, que eu vou adorar, porque a gente vai fazer exame aqui, ver quem tá limpo, quem não" <chuckles>
Aham. Aham. "Eu tô limpíssima!", né. <laughs>
"eu tô tranquila", e o meu marido estava só dormindo, "Ele n não tá nem entendendo o que que está acontecendo".
Nem nem prestou atenção, nens acordou de relance, né.
E aí eu fiquei brava, eu falei: "Eu quero sair daqui agora!", e aí eu aí eu fiquei "jururu da vida", falei: "Quero ir embora daqui agora!". E aí tinha um uma pessoa que estava lá e que era Uber, e a pessoa disse que ia trabalhar na cidade, aí eu falei: "Ótimo, você vai trabalhar na cidade, você me deixa no primeiro motel ou hotel, o que tiver no meio do caminho, que eu quero dormir.". E aí, beleza, quan ah, aí a gente descobriu que a gente estava sem cartão <chuckles>
Aham. Imagino. Aham. Aham. <laughs> Casinha, o que for, <laughs> o que tive aham. Hum. Ai, meu Deus, e não tinha e não tinha não tinha PIX, não tinha nada.
aí que a gente descobriu, e aí a gente acabou pedindo para o noivo um dinheiro emprestado e o noivo pegou do dinheiro que ele recebeu do de de sapato, de gravata, ele tinha dinheiro físico, então ele deu um dinheiro pra gente, e aí eu falei assim: "Olha moça, a gente paga você, você leva a gente, a gente vai nesse hotel, motel que seja, vamos dormir"
Aham. <giggles> Aham. Aham. Aham.
aí ele deixou a gente na beira de um na porta de um motel
Aham.
e foi embora, em um motel, hum, de beira de estrada no meio do milharal. Quando a gente chegou lá
Ou Nossa, que medo.
quando a gente chegou lá, cadê que eu tinha documento, porque eu tinha ido de van